हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैंने तो आपको मतलब शुरू में ही ये बात बोली कि, मेरे लिए तो वो एक अ, गिफ्ट जैसा होता है, मतलब कि आप आपकी छुट्टियाँ आने वाली है, अब आप सोचो अ, जैसे कि होली आने वाली होती है, तो ट्रेन की टिकट सपोज़ खुलने वाली है 60 दिन पहले। तो मैं पहले से ही टिकट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई होली है, तो होली में तो छुट्टी होगी ही। अ, क्योंकि मेरी ये उतनी ख़ैर मैटर नहीं करती, क्योंकि मेरी पत्नी की यहाँ पर जॉब है, तो उसकी छुट्टी के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। मेरा तो काम ऐसा ही है कि मतलब कभी भी चले गए, क्योंकि मेरा काम अपने हिसाब से चलता है, मेरा खुद का ही काम है इस वजह से। तो उसकी छुट्टी मैटर करती है, तो इस वजह से कहीं न कहीं ये एक रहता है कि ये त्योहार आ रहा है, वो त्योहार आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं आप देखेंगे ना, कि जैसे पहले के समय में हर त्योहार में हम हर त्योहार को वैसे सेलिब्रेट करते थे, सब साथ रहते थे, लेकिन आज के समय में सिर्फ़ बड़े-बड़े त्योहारों पे लोग घर जा रहे हैं। जो छोटे-छोटे जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, उस पे लोग घर नहीं जा रहे हैं, वो भी आपको ऑनलाइन सुविधा अप उपलब्ध है वो भेज देते हैं राखी।
जी। हाँ, हाँ। जी। जी। जी। हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, बिल्कुल, हाँ, राखी भेजना वल भेजने वाली, जी।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
हाँ, तो मतलब आपको भी आपके घर से राखी आती होगी?
तो इस उम, नहीं, मेरी एक्चुअल में कोई बहन नहीं है, तो इस वजह से मुझे कोई रॉखी राखी नहीं आती, लेकिन कॉलेज समय पर मेरे एक क्लासमेट थी उसको मैंने बहन बनाया हुआ है वो शुरू से। तो वो वो राखी भेजती है, वो दूसरे किसी मतलब लोकेशन पे रहती है तो तो वैसा कुछ नहीं है मेरा। हुँ।
अच्छा। हाँ। जी। जी। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये जो आपने बात बोली कि जैसे कि आप जो वर्किंग हैं आप और आपकी वाइफ़ भी, तो मतलब मुझे ये सुन के अ, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-बहुत मुझसे भी मिलती हुई कहानी है, कि जब हमें घर जाने को मिलता है, है ना? त्योहार जिसको हम बोलते हैं त्योहार, तो य त्योहार हमारे लिए वही होता है कि जब हम अपने घर जाते हैं। तो बिल्कुल मैं भी अपने घर से दूर ही रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो जब भी मुझे मतलब त्योहार होता है तो ज़ाहिर-सी बात है जैसा आपने बोला पहले से टिकट कराना होता है। मेरा भी पहले से टिकट रहता है कि हाँ, घर जाना है खूब मज़े करने हैं, इससे मिलूँगी, उससे मिलूँगी, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी शुरू कर देती हूँ। तो मतलब मुझे लगता है कि बिना वजह जो हमें खुशी देता है ना, वो त्योहार ही है। है ना? कि इसकी कोई वज़ह नहीं होती है कि, हमने बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है, है ना? हासिल किया है हमने कुछ, जी। तो और मेरे साथ बहुत अच्छा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, हम में कभी बेवजह भी खुश हो जाना चाहिए। तो जो त्योहार होते हैं वो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आते हैं। है ना? तो आप क्या कहेंगे? जी।
अच्छा, अच्छ <laughs> हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत अच्छी बात भी बोली आपने। <laughs> हुँ, हुँ।

हाँ, मतलब त्योहारों के अगर महत्व की बात करूँ तो अ, मेरे लिए मतलब मायने रखते हैं, त्योहार के क्योंकि मैं क्योंकि मैं घर जाता हूँ उस वक़्त, मेरा मतलब, मैं घर से अलग रहता हूँ, मेरे मम्मी-पापा होम टाउन जहाँ पर हैं, वहाँ रहते हैं, तो कहीं न कहीं मेरे लिए त्योहारों का सिर्फ़ ये महत्व होता है कि मुझे छुट्टी मिलती है। <chuckles> मतलब ये अजीब-सा है मतलब लो लेकिन मुझे उत वही अच्छा लगता है कि भाई छुट्टी मिली है, अब घर जाएँगे थोड़ा-बहुत वहाँ पर जाएँगे मस्त रहेंगे, टीवी देखेंगे, जो भी बना होगा वो खाएँगे। और उस वक़्त में तो अ, अच्छी-अच्छी आइटम बनते हैं बिल्कुल अ, ऐसे-ऐसे कि अलग-अलग त्योहार में अलग-अलग आइटम मतलब जैसे कि दिवाली है, तो दिवाली में मिठाइयाँ इतनी तरीके की हो गईं, बहुत सारी चीज़ें। अब होली है तो होली में गुजिया हो गई और भी रसगुल्ला हो गया, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अब रक
जी। जी। हाँ। ओ। जी, जी। अ, अच्छा, अच्छा। <chuckles> बिल्कुल। हुँ। हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल। जी, जी। जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हमारे घरों में है ना, कई तरह के पकवान बन जाते हैं। जी।
हुँ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि छुट्टी में जाके हम चिल कर रहे हैं घर पे, वो ज़्यादा महत्व करता है मेरे लिए त्योहारों का। और रही बात जैसे कि आपने कहा दूसरे धर्मों के त्योहारों की जैसे कि ईद हो गया, तो ईद पे तो मैं अपने दोस्तों को पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि, "भाई मुझे तो बिरयानी खानी है" और वही मेरे लिए मतलब सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। जी, आप बताइए आपका कुछ ऐसा किस्सा है क्या?
जी। हाँ। जी, जी। हाँ। हुँ। जी, जी। जी।

उहुँ, हुँ, हुँ। तो वही मैंने खाया था, वो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने कहा था अ अब से मैं ये भी मनाऊँगा क्योंकि मुझे केक खाने को मिलेगा, तो इस वज़ह से मैंने उसको बोला, बाकी दिवाली में भी अच्छा लगता है मतलब सुबह से आप लग जाओ फूल लाओ, फूल की सजावट करनी है और
जी। हाँ, हाँ। जी। हाँ। हाँ, मतलब देखिए ना ये इन सारी चीज़ों का कोई कारण नहीं होता, सिर्फ़ एक कारण है कि हम ऐसा मानते हैं कि इस दिन हमारे राम जी वापस आए थे इसलिए हम दीपावली मनाते हैं, बस। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और एक बार तो मतलब एक बार क्या 2 बार मेरा जो दिवाली का त्योहार है वो बाहर हुआ क्योंकि मेरा काम ऐसा है तो मेरे प्रोजेक्ट होते थे ऐसे कि मैं दूसरी जगह रहता था अपने शहर से, तो मैं एक बार एक आइलैंड पे था, वहाँ पर मैं फ़ोटोग्राफ़ी प्रोजेक्ट के लिए गया हुआ था, तो मेरी पहली बार वो जो दिवाली थी, मेरी घर से दूर हुई थी, तो उस वक़्त वो दिवाली मैंने होटल स्टाफ़ के साथ सेलिब्रेट की थी और जो भी वहाँ पर रुके हुए थे कुछ अ, इज़राइल के लोग थे, कुछ जर्मनी के लोग थे, उन लोगों के साथ दिवाली मनाई थी, पहली बार ऐसा हुआ था, तो उन लोगों ने काफ़ी कुछ पूछा कि क्यों मना रहे हैं? व्हाट्स द पर्पज़ तो मैंने उनको पूरा समझाया कि किस लिए मनाते हैं तो, वो उनको काफ़ी अच्छा लगा वो सब सुन के, हुँ।
हाँ। ओह! जी। हाँ। जी। जी। जी, जी। ओह! जी। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जो हम जो हमारे त्योहार हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए कि हमारा सामाजिक या फिर सांस्कृतिक अ, ज़िम्मेदारियाँ कुछ होती हैं, है ना? त्योहारों को लेके, <sniffs> तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अ, सामाजिक ज़िम्मेदारी तो मतलब यही होती है कि हम किस तरीके से जैसे त्योहार में गए हैं तो हम 4 लोगों से मिल रहे हैं, हमारे पास-पड़ोस के लोग भी मिल रहे हैं, तो हम उनसे वैसे ही बिहेव करें, जैसे कभी-कभी ये नहीं होता है कि हम काफ़ी दिन से अपने होम टाउन से दूर रह रहे होते हैं तो वापस जाते हैं तो एक एटिट्यूड आ जाता है मतलब हमारे अंदर, ईगो आ जाता है कि हम क्यों बात करें उनसे, हम तो अब राजा बन गए हैं, <laughs> तो वैसी फीलिंग आने लगती है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ज़िम्मेदारी होती है और जो भी हम जिस संस्कृति से जुड़े हुए हैं जैसे भारत में बहुत त्योहार मनाए जाते हैं, तो उसको हम एक उसमें लेकर जाएँ, एक क्या बोल सकते हैं धारा के धारा जैसे चल चलती चली आ रही है उसमें, तो
क्या होनी चाहिए? हम जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अ
ये मेरा मानना है, इसके प्रति।
जी, बिल्कुल। आपने काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी और बहुत अच्छी बातें भी की और उम्मीद करती हूँ कि हम आगे भी किसी ना किसी विषय में बात करते रहेंगे और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद आपका बहुत-बहुत।
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, मिलते हैं फिर।
जी।